คือว่าทางนี้อะค่ะ ปกติแล้วอะมักจะนอนตอนดึกมาก ๆ เลยค่ะ ก็เลย ณ วันเนี้ยเริ่มรู้สึกว่า มันเป็นปัญหาตรงที่ว่า เราอะตื่นสายค่ะ แล้วก็บางทีเราก็พลาดงานไปในช่วงเช้าด้วย ด้วยความที่ตอนเนี้ยค่ะ เราเป็น freelance ด้วยแหละค่ะ ดังนั้นแล้ว งานที่มันเข้ามาเนี่ยไม่สามารถกำหนดเวลาได้ค่ะว่า มันจะเข้ามาในช่วงเวลาไหน แต่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยงานก็มักจะเข้ามาในช่วงเช้า แต่กลายเป็นว่า เราตื่นสายอะค่ะ มันก็เหมือนกับการพลาดงาน แล้วก็เหมือนไม่ได้ทำงานนั้นไปเลย แบบเนี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า อยากนอนให้แบบ เอ่อ เป็นเวลามากขึ้น ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำจากคุณด้วยค่ะว่า เราควรทำยังไงถึงจะดีขึ้นคะ?
ค่ะ อึ อืม อืม จริง ๆ แล้วค่ะ ปัญหาที่พูดมาเนี่ยค่ะ ค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะเนี่ย เป็นคนที่นอนดึก แล้วก็อยากจะตื่นเช้า ๆ เพื่อที่จะมาทำงานได้ทัน ใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นงาน freelance เนี่ย อ่า เวลาเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญเลย ใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้านอนตื่นสายเนี่ยอาจจะทำให้พลาดงานในช่วงเช้าได้เลย ใช่ไหมคะ เอ๊ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะถามเพิ่มเติมค่ะว่า ปกติเวลาที่คุณนอนเนี่ยค่ะ นอนประมาณกี่โมง พอที่จะ ล ระบุเวลาได้ไหมคะ? จะได้ทราบข้อมูลคร่าว ๆ ว่า พอที่จะครบ 8 ชั่วโมงหรือเปล่า? ในเวลาที่พักผ่อนน่ะค่ะ
ใช่ คือเราอะนอนเลย 8 ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะ เหมือนอาจจะเรียกว่า นอนมากก็ได้นะคะ ด้วยความที่พอเราเป็นคนที่แบบว่าทำงาน freelance มันก็ไม่ได้มีแบบว่า เอ่อ ตัวงานที่ตายตัวอะค่ะว่า กำหนดงานต้องทำกี่โมง เลิกกี่โมง แบบเนี้ยค่ะ เหมือนงานเข้ามาก็ทำ อะไรแบบเนี้ย ทำให้เรารู้สึกว่า นอ การนอน ของเราเนี่ย มันไม่เป็นเวลาแล้วก็พลาดช่วงงานไปในช่วงเช้า เพราะการที่แบบว่าเรานอนดึกแบบเนี้ยค่ะ แบบตี 1 ตี 2 แบบเนี้ย เราตื่นทีเนี่ย มักจะตื่นแบบช่วง 10 โมงตลอดเลย หรือแบบบางทีนอนยาว ๆ ก็ 11 โมงเลยค่ะ บางทีลูกค้าก็ทักมาตอนแบบ 7 โมงครึ่ง 8 โมง เราก็คือพลาดเลยค่ะ ก็คือไม่ได้ตอบเขา
อืม ค่ะ อืม เข้าใจเลยแหละค่ะ เข้าใจเลยว่า เวลาที่ น นอนพักผ่อนเนี่ยค่ะ ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาที่ ที่ ที่แน่นอนใช่ไหมคะ? ขึ้นอยู่กับงานที่คุณได้รับมาใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับงานที่รับมา แล้วงานที่รับมาเนี่ย เขาก็ไม่ได้เป็นเวลาด้วยค่ะ ก็อารมณ์แบบว่าลูกค้าเนี่ยจะทักมาตอนไหนก็ได้ ก็คือเราอะทำงานดูดวงค่ะ ดังนั้นแล้วลูกค้าที่ทักมาจองคิว หรือว่า เอ่อ อยากทักมาใช้บริการเนี่ย ก็คือต้อง random เลยค่ะ ว่าคนนี้จะทักมากี่โมง ไม่สามารถทราบได้ แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อ๋อ โอเค พอที่จะเข้าใจ แล้วก็ทราบปัญหาแล้วนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เคยมีวิธีการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นบ้างไหมคะ อย่างเช่น ตั้งนาฬิกาปลุก อะไรแบบเนี้ยค่ะ เคยมีแบบนี้บ้างไหมคะ?
อืม มีนะคะ คือบางทีอะค่ะ เราก็แบบว่า อยากตื่นไปทำบุญ ซึ่งการไปทำบุญเนี่ยมันก็ต้องตื่นเช้าอยู่แล้ว เราก็เคยบังคับตัวเองค่ะ พอเราบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าเนี่ย กลายเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกที่นอนไม่พออะค่ะ พอเราแบบว่า กิจวัตรประจำวันของเราก็นอนแบบตี 1 ตี 2 เนาะ พอเราแบบ มาตื่นแบบ 8 โมงแบบเนี้ย กลายเป็นว่ามันจะแบบมีอาการง่วงในช่วงบ่ายแบบเนี้ยค่ะ
อืม อ๋อ เอ๊ แล้วอย่างงี้ อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดอะค่ะว่า ในระหว่างวันเนี่ยค่ะ มีการดื่มกาแฟบ้างไหม หรือมีการใช้โทรศัพท์มากเกินไปก่อนเวลานอนหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ?
อืม จริง ๆ ก็ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟเป็นทุนเดิมแบบเนี้ยค่ะ แต่ว่าเราก็พยายามแค่แบบเติมกาเฟอีนแบบนี้เนาะ แบบว่า บางทีก็ในโค้กก็มีกาเฟอีนหรือในชาที่เราชอบดื่มแหนบเนี้ย ก็มีกาเฟอีนแอบแฝงแบบเนี้ยค่ะ คือเราก็ไม่ได้ทานเป็นประจำนะคะ เราก็มักจะทานช่วงบ่ายแบบเนี้ยค่ะ แต่บางทีมันก็อาจจะส่งผลด้วยล่ะค่ะที่จะทำให้เราเนี่ย เอ่อ กระปรี้กระเปร่าในการทำงานในช่วงบ่ายได้ดีมากขึ้น เราก็เลยแบบว่าชอบดื่มน้ำที่มีกาเฟอีนผสมด้วยล่ะค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อืม พอจะเข้าใจเลยล่ะค่ะว่า ปัญหาการที่นอน แล้วก็ตื่นสายเนี่ย อาจจะมีพวกกาเฟอีนเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วย ใช่ไหมคะ?
อืม จริง ๆ แล้วเราคิดว่า เอ่อ อาจจะไม่ได้เกี่ยว ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดื่มแบบในช่วงค่ำ เพราะว่าปกติเราก็จะดื่มในช่วงแบบ บ่าย ๆ แบบเนี้ยค่ะ แต่ว่าที่เรานอนดึกเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบแบบว่า เอ่อ เสพสื่อในช่วงค่ำแบบเนี้ยค่ะ อืม เหมือนกับว่าชอบดูซีรีส์เครียด ๆ ตอนกลางคืน หรือชอบแบบว่าเลื่อนดูข่าวใน เอ่อ social แบบเนี้ย บ่อย ๆ ก่อนนอนน่ะค่ะ
อืม อ๋อ อันเนี้ยค่ะ อันนี้น่าจะ เท่าที่ฟังมาเนี่ย ประเด็นเนี้ยค่ะน่าจะมีผลต่อการนอนของคุณนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการที่ดูซีรีส์เนาะ เพราะว่าการดูซีรีส์ 1 เรื่องน่ะค่ะ มันจะทำให้ต้องการดูต่อเนื่องขึ้นเนาะ อาจจะไม่จบแค่ตอนเดียว อาจจะไม่จบแค่ 2 ตอน อาจจะมีจบหลายตอนเลย ใช่ไหมคะ? มีการดู วอนมาก ๆ จนแบบว่า ดูต่อเนื่องจนไม่สามารถที่จะนอนได้ใช่ไหมคะ? เหมือนกับว่าใจเราน่ะอยู่กับซีรีส์ไปแล้ว เป็นแบบนั้นไหมคะ?
อืม ใช่ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วก็มีส่วน แล้วก็คิดว่า บางครั้งเนี่ยก็ใช่ด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าบางวันเนี่ย เราไปเจอซีรีส์ หรือหนังที่มันแบบว่าสนุก ๆ แล้วแบบว่าอารมณ์แบบว่า เฮ้ย เราก็อยากดูให้จบ เพราะมันค้างคาเนาะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออ แบบไม่เป็นไร ก็ดูจบไปเลยก็ได้ หรือแบบ เออ อีก 1 ชั่วโมงเอง อีก 1/2 ชั่วโมงเอง แบบเนี้ยค่ะ ด้วยความที่เราอาจจะคิดว่า เราอะค่ะไม่ได้มีงานตายตัว ไม่ได้มีงานประจำ ไม่ต้องตื่นไปทำงาน แบบเนี้ย มันก็เลยแบบเป็นนิสัยไม่ดีที่แบบว่า เออ ไม่เป็นไร เรานอนดึกแค่ไหนก็ได้ เพราะว่าพึ่งนี้ไม่มีธุระอะไร อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อือ อ๋อ เข้าใจแล้วล่ะค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนกับว่า อ่า ให้อิสระกับตัวเองในการที่จะเลือกดูซีรี่ส์ แล้วก็เสพข่าวใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะทำให้ตัวคุณเองอะค่ะ อาจจะนอนเลยเวลาตามที่ตัวเองกำหนดไว้อะเนาะ อย่างงี้ดีไหมคะ? คือเราอะค่ะอยากจะแนะนำวิธีนี้ดู เผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะ อาจจะตั้ง ตั้ง ตั้งใจหรือตั้งเวลากับตัวเองอะค่ะว่าจะไม่นอนเกิน 5 ทุ่มหรือเที่ยงคืน แบบเนี้ยค่ะ พอจะเป็นประโยชน์ไหม? เพื่อที่จะแบบว่าให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเต็มที่ แล้วก็ตื่นมาให้เช้าขึ้น แล้วก็ตื่นมาแล้วก็ยังแถมความสดใส แล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ คุณก็จะพร้อมทำงานในรอบเช้าอะค่ะ อย่างเนี้ยเนี่ยค่ะ พอจะช่วยได้บ้างไหมคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ อืม อืม จริง ๆ ก็ค่อนข้างที่จะช่วยเลยนะคะ คือเราเองก็ควรที่จะแบบ เรียกว่ามีเป้าหมาย ใช่ไหม เหมือนทางที่คุณพูดมาเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะว่า เหมือนบางทีเราแค่รู้สึก แต่ก็ไม่เคยตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยค่ะว่า เอ่อ ต้องบังคับตัวเองนะให้นอนแบบก่อนเที่ยงคืน ก่อน 5 ทุ่ม แบบเนี้ย คือมันเหมือนกับว่า เราอะลุ่มอล่วย กับตัวเองมาตลอดเลย ด้วยความที่แบบ เราแบบทำงานตอนไหนก็ได้ มันก็เลยแบบเป็นทั้งเรื่องดี ก๊อก เป็นเรื่องไม่ดีด้วย ก็จริงค่ะ อย่างที่คุณพูดอะ เราก็มองข้ามไปจริง ๆ ว่า เราก็ควรที่จะบังคับตัวเองค่ะ
ค่ะ อืม อืม จริง ๆ แล้วอะค่ะ เราก็อยากจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งเนาะ ที่จะทำให้การนอนของคุณน่ะค่ะมีคุณภาพมากขึ้น เวลาที่ตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะจะได้รู้สึกปลอดโปร่ง แล้วก็สมองผ่อนคลาย เพื่อที่จะไปทำงานต่อเนาะ อย่างเช่นน่ะค่ะ ก่อนนอนให้หากิจกรรมจากที่จะ การดูซีรีส์หรือการที่ดูข่าวเครียด ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ให้หาวิธีที่แบบทำให้ผ่อนคลาย อาจจะเป็นการฟังเพลงที่อาจจะมีผลประโยชน์จากการนอนเนาะ เพราะว่าบาง บางแพลตฟอร์มอะค่ะ เขาก็จะมีการแชร์มาว่า ฟังอันนี้ก่อนนอนจะทำให้นอนหลับฝันดี แล้วก็ทำ ฟังอันนี้ก่อนนอนก็จะสามารถนอนให้เร็วขึ้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งตัวเนี้ยค่ะเราคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะ เพราะว่าอาจจะทำให้การนอนของคุณน่ะค่ะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ อันเนี้ยพอจะได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ เพราะว่าปกติแล้วก็เคยมีช่วงหนึ่งค่ะ อย่างที่คุณพูดเลยนะคะว่า อ่า ให้ลองฟังเพลงผ่อนคลาย ๆ ก่อนนอน มันก็ช่วยได้จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าบางช่วงเนี่ยเราก็เคยลองกดไปอย่างที่คุณว่าเลย ว่าบางทีมันก็แบบมีเด้งขึ้นมาเนาะ แบบแนะนำแบบเนี้ยค่ะ ตอนกลางคืน อืม คราวเนี้ยค่ะ เราในช่วงเนี้ยอาจจะสนใจในเรื่องของการแบบว่า สวดมนต์ ทำบุญ แบบเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะถามคุณว่า คิดว่าไอเดียของเราอะค่ะ คือถ้าเกิดว่า ก่อนนอนน่ะไม่ไปเสพข่าวแล้ว ลองหันมาสวดมนต์ หรือฟังธรรมะก่อนนอนเนี่ย ทางคุณคิดว่า มันจะช่วยให้เราแบบนอนได้ดีขึ้นบ้าง ไหมคะ?
อือ ค่ะ อา อันนี้จริง ๆ แล้วน่าจะเป็นส่วนที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ จริง ๆ แล้วน่ะค่ะ การทำสมาธิก่อนนอนที่ดี ก็คือการสวดมนต์นี่แหละค่ะ เราเชื่อได้เลยนะคะว่าการที่คุณน่ะตั้ง ตั้งหลัก ตั้งท่าด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยเนาะ มันเหมือนเป็นการดึงสติตัวเองออกมา แล้วก็เหมือนเป็นการทบทวนในระหว่างวันว่า วันนี้เราทำอะไรไปบ้าง มันก็เหมือนเป็นการเรียกสติก่อนการนอนน่ะค่ะ แล้วอันเนี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการนอนของคุณ อาจจะ จ ค อาจจะทำให้คุณนอนหลับฝันดี แล้วก็อาจจะทำให้คุณอะนอนหลับลึก สบายตัว สบายใจขึ้นอะค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะคะ การสวดมนต์เนี่ย ก็จะสามารถขอพรได้ก่อนนอนด้วย มันก็เหมือนเป็นการที่แบบว่า เหมือนกับว่าเราอะรู้สึกไป แล้วว่า วันเนี้ยเราจะนอนหลับฝันดีแน่ ๆ เลยค่ะ อันเนี้ยก็น่าจะเป็นการพักผ่อนที่แบบว่า โอ้โฮ มีประสิทธิภาพ 100% เต็ม ๆ แน่เลยค่ะ แบบนี้น่าจะดีเนาะ ดีมาก ๆ แหละ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม โอ้ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ ขอบคุณค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ คือเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ด้วยความที่พอเราอะค่ะไม่ได้มีงานที่มันตายตัวอะค่ะ ดังนั้นแล้วการนอนของเราเนี่ย มันเหมือนเป็นการนอนลากยาวไปเลยอะค่ะ มันก็เลยทำให้ส่งผลเนี่ยตื่นสายไปด้วยอะค่ะ เหมือนกับว่าเรานอนสัก 5 ทุ่มก็จริง แต่บางทีตื่น 9 โมงเนี่ย มันเหมือนกับว่า มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะ ที่แบบว่าตื่น 9 โมงก็จริง แต่ก็ยังอยู่บนเตียงนอน กว่าจะตื่นจริง ๆ เนี่ย ก็แบบ 10 โมง แบบเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณด้วยค่ะ
อา อ๋อ อ๋อ จริง ๆ แล้วค่ะ วิธีนี้แก้ไม่ ยากเลยนะคะ เพียงแค่คุณน่ะค่ะตั้งนาฬิกาปลุกเผื่อไว้ จริง ๆ แล้วคุณอยากจะตื่นสัก 9 โมง ใช่ไหมคะ สัก 8 โมงครึ่งเนี่ยค่ะ เราก็อยากจะให้คุณตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว แล้วก็มีเพิ่มอีกนิดหนึ่ง คือจากการที่ตั้งนาฬิกาปลุก โทรศัพท์อาจจะอยู่ใกล้ ๆ ตัวใช่ไหมคะ ก็ให้ย้ายตำแหน่งไปไว้ไกล ๆ ตัวเนาะ เพื่อจะ ที่จะเป็นการเหมือนกับว่าบีบบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าบางทีน่ะโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไป ก็อาจจะทำให้เราปิดอะแจ้งเตือนไปได้เนาะ ทั้งเนี้ยค่ะ ถ้าโทรศัพท์เราอยู่ไกลตัวขึ้น เราก็จะต้องลุกงัวเงียเพื่อที่จะไปปิดแจ้งเตือนแน่นอน อันเนี้ยค่ะ เป็นวิธีที่ดีไหมคะ?
ค่ะ อืม โอ้ ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ แล้วก็เป็นไอเดียที่เรารู้สึกว่ายังไม่เคยคิดมาก่อนด้วยค่ะ โอ้โฮ ยังไงแล้วเราขอบคุณมากเลย ที่เรารู้สึกว่าได้มาปรึกษาคุณเนี่ย เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นเลยค่ะ แล้วก็มีไอเดียลองไปปรับใช้ดู เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะลองเอาไอเดียของคุณเนี่ยไปปรับใช้ดูเลยค่ะ อ่า ยังไงเนี่ย วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ รู้สึกยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่คำพูดแนะนำของเราเป็นประโยชน์กับคุณเนาะ ยังไงก็มีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ